Eh d de de de de de dello stesso tipo che può essere che ne so la la la mozzarella, il parmigiano, il pecorino, quello che vuoi, no. Io prendo e vedo il talloncino del prezzo, no, e e e dopo comunque sempre certo nella stessa quantità grosso modo, no. E vedo che magari uno costa 8,50, no. Poi ne prendo un altro, costa 7,50 e dentro al carretto, dentro al carrello, metto quello da sette e cinquanta.
Sì. O okay. Okay. <gasps> Ah, sì s Quella a sette e cinqua sì ci sta, quello che va meno al chilo fondamentalmente, è quello che il disc
No, no il pre il pr il pr sì il prezzo è lo stesso però siccome invece di pesare 150 grammi ne pesa 120 lo paghi di meno no. Ma ba ma ma ma ma di poco poi 120 o 130, ehm, siamo lì, no. Però capito sì po allora
Esatto, esatto. S sì. Sì, sì, lo facevo anch'io anche col petto di pollo queste cose così se ch
Eh sì, no che poi sai che c'è, che quando fai una spesa che che ne so che esce con 2 bustate, no, di di di di di di un carrello pieno, allora u u un euro l'hai l'hai risparmiato lì, ehm, e poi avendo sempre comunque lo stesso lo gli stessi prodotti di-di di della stessa qualità, non è che fai la. E quello lì poi dopo a fine a fine
Esatto. <chuckles> Sì, sem Esatto. No, no, no, no, esatto, no, no, so d'accordissimo. <chuckles>
a fine eh mese, no, diciamo quando qua, cioè tipo v v va vai non li contabilizzo quelle, cioè non è che l le faccio a mente, non è che vado a vedere ah ho s ho risparmiato ho s ho risparmiato un un euro dal formaggio, quindi questo qui. No, però poi comunque alla fine, ehm, vai a vedere che sì, perché la spesa quando la vai a pagare poi alla cassa, se non avessi fatto questo accorgimento l'avresti pagata magari 20, 20 € di più.
Si sommano, esatto. Si so Certo. <chuckles> <chuckles> Si vedono, cioè sono È vero, no, no, no è vero, sono d'accordo, mi dispiace che finisce il tempo perché è una cosa per quanto io sia contraddittoria alla fine, perché è una cosa che faccio da sempre anch'io, anche perché comunque l'alimentazione io me la pago da me, comunque ecco sempre nel discorso che uno vuole aiutare casa.
Capito? Eh sì. Certo. Certo. <chuckles> No, che poi sai non bisogna non bisogna lesinare su questo qui, per quello magari ecco vuol prendere una cosa di di migliori qualità magari sull'abbigliamento, sul coso, però sul il cibo no, su un cibo non transigo. Deve essere di qualità. Non è che vado a prendere
Ah beh sì! Sì, sì. Sì, però mi dicono che sono tirchia, capì Mi mi chia Però a volte mi chiamano tirchia perché magari risparmio 10 centesimi sul sapone e dico: "Mamma guarda io l'ho risparmia" eh ma che sono. Eh 10 qua, un euro di là eh, fine mese ringraziano. <chuckles> Vabbè, ciao cia
Ah no! Eh no, però 10 c 10 centesimi qui, 10 centesimi lì, eh certo e fanno fanno fanno brodo, no. Fanno brodo. Ciao, ciao.